Ja, ja, genau. Das war halt das war halt purer Stress. Das hatte jetzt mit mit, äh, Freude über 'ne Nachricht, äh, so gut wie gar nichts mehr zu tun. Äh, das war halt äh, wie gesagt, wora äh, konnte ich mich auf gewisse Dinge oder ich wundere mich im Nachhinein, sagen wir das so rum ich wundere mich, wie gut ich mich trotz dieses, äh, WhatsApp-Dauerstresses äh, es geschafft habe, mich auf gewisse Dinge zu konzentrieren und, äh, ne, we wenn sie aber irgendwie beschäftigt war, dann war das natürlich völlig was anderes. Dann war sie sie da in ihrem Workflow und wollte nicht gestört werden. Aber wehe, bei mir war das so, dann stieß das auf Unverständnis und das war halt, wie gesagt, immer immer konflikt äh, beladen das Ganze.
Hm, okay, und natürlich war dieser Konflikt dann höchstwahrscheinlich auch etwas explosiv, also, ex explosionsartig möglicherweise?
Ja. Ja, ja, genau. Also, das ist halt, wie gesagt, auch immer wieder aufgeploppt und ich konnte das immer wieder von Neuem zur Sprache bringen und es hat halt irgendwie, ähm, sozusagen nichts b geändert an der Sachlage.